คือไม่แน่ใจว่า เขาใช้ เขาเข้าใจความต่างไหม? แต่เขาเข้าใจว่า มันเป็นประเพณีทั้ง 2 อย่าง เหมือน เหมือนที่เราอะก็รับประเพณีอะไร วาเลนไทน์อย่างงี้มาเนาะ เพราะเราก็รับหมด เวลาที่มี Halloween น่ะ ที่บ้านก็จัดเหมือนกันนะ ทั้ง ๆ ที่มาอยู่ที่เมืองไทยอะ เราก็ประดับบ้าน มีทั้งแบบผีอะไรห้อยเต็มบ้านไปหมดเลย ตอน ตอนปีแรกที่เราย้ายมาเมืองไทยนะ คือเราประดับบ้าน Halloween น่ะ มีแบบ มี อ ทำเหมือนเป็นศพ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีกระดูกอะไรห้อยตามต้นไม้ คือแบบในหมู่บ้านเนาะ มันก็เป็นแบบชนบท เงี้ย คนก็จะแบบ บ้านนี้ทำอะไรอะน่ากลัวจัง อย่างเงี้ย แต่คือเรา ใช่ เราคือพยายามจะแบบว่า keep เนาะ
อะฮะ ครับ อะฮะ อะฮะ <chuckles> อะฮะ อะฮะ ๆ ๆ อะฮะ อะฮะ <chuckles> อะฮะ แล้วน้องเขางงไหมอะ? เพราะว่ามัน มันไม่มีบ้านให้ไปแบบ trick or treat ไปเอาขนม ไปเอาอะไรเงี้ย?
งั้นเหรอ? อืม เอ่อ คือใช่เลย คุณแม่ คุณแม่จัดให้หมด คือช่วงที่ย้ายมาใหม่ ใช่ คุณแม่ย้ายมา แล้วก็คือแบบว่าจัด ช่วงนั้นก็คือจะจัดชมรมสอนภาษาอังกฤษฟรีให้เด็กแถวหมู่บ้าน ก็จะมีแบบมีอยู่ประมาณ 10 กว่าคนมาเรียนด้วย ซึ่งช่วงนั้นน่ะ ก็จะแบบว่าพาทำคริสต์มาส เอ๊ย ไม่ใช่ เอ่อ พาทำ Halloween ก่อน แล้วค่อยคริสต์มาสนะ ก็คือเราจะพาเด็ก ๆ เนี่ย ประดับ แต่งตัว แต่งบ้าน พอวัน Halloween ปุ๊บ อะ คุณแม่ซื้อแบบว่า สีพวกแต่งหน้า แต่งตัว อย่างเงี้ย เด็ก ๆ โอ้โฮ! ชอบกันใหญ่ แต่งหน้าเป็นผี แล้วก็จะ เราอะค่ะจะซื้อขนมมาแบบยกกล่อง ยกลังอะ แล้วก็แบบว่าไปฝากบ้านคุณป้า ล หลังหนึ่ง คุณน้าหลังหนึ่ง คุณ คุณลุงหลังหนึ่ง คือแบบเดินได้ บล็อก หนึ่งรอบหมู่บ้าน อย่างเงี้ย เพื่อที่จะไปขอ trick or treat แล้วแบบเด็ก ๆ สนุกมาก อืม
อ๋อ ก็เลยต้องจัดกันในบ้าน อะฮะ ครับ ครับ ครับ อะฮะ อะฮะ ครับ อะฮะ อะฮะ ๆ <chuckles> เออ โอ้ ฟังแล้วดีจังเลยอะ ทำให้เด็กไทยด้วยเนาะ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ แล้วก็ตัวน้องเองก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วย อืม ได้มีเพื่อนคนไทยไปด้วย แล้วรู้สึกว่า เอ่อ
เออ ๆ ใช่ เออ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ
วัฒนธรรมของคนไทยอะครับ หรือว่าแบบประ ประเพณีบางอย่างอะครับ ทำ ทำให้น้องเขาปรับตัวยากไหม? ในจังหวะที่เขามาอยู่ที่ไทยอะครับ?
อืม